Fíjate que traigo un tema que ya me está ahora así como, no sé si llamarlo carcomiendo, eh, a lo mejor suena fuerte, pero mira que, no sé cómo decir que no, cuando me piden un favor y mira que, haciendo un poquito de memoria, no sé si esto se deba A mí se me enseñó siempre, desde chiquito ahí en casa, la clásica de: "Haz el bien sin mirar a quién", ¿no?, de siempre de ayudar al prójimo, de ser buena causa y mira que, mm, se siente bien ayudar a los demás. O sea, es algo que yo considero bonito y bueno, y también en la iglesia, ¿no?, del del, eh: "Ama a tu prójimo como a ti mismo, y ayudar y eso". La mía extra y también hacer esa labor este social comunitaria. Entonces, así fui criado para bien o para mal, este, así así he sido criado y en ese sentido, eh, cuando llegan y me piden, este, eh, favores, este, algún compañero de trabajo, algún familiar y sobre todo, algunos amigos, este, no sé cómo decir, que no. Y sobre todo cuando yo ya me he empezado a dar cuenta de que algunos como que nomás me buscan
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Claro. Ujú. Sí.
por lo que yo les puedo dar y no realmente por mi amistad. O sea: "Ah, sé que, este loco me puede hacer el favor aquí, aquí y allá, entonces, eh". Y pues m mira, te lo confieso que se siente feo, ¿no?, como que t el sentirse utilizado, vaya. Entonces, me gustaría aprender a decir que no, poner límites sanos, y y y ahora y y, no, sin culpa, ¿no? Me queda claro que que yo no soy responsable de que a lo mejor y de repente se puedan enojar. Eso no puedo yo, este, controlarlo, pero al menos, que yo decirlo, este, con límite sano y y sin culpa. ¿Cómo la ves? Me gustaría que me des un consejo, tu opinión para para atender este esta situación que traigo en este momento.
Sí. Ujú. Okey. Ajá. Claro. Bueno, déjame hacerte, uh, algunas preguntas. Cuando te piden el favor, ¿con quién te cuesta más trabajo? ¿Cuándo es alguien- algún familiar, algún amigo o algún extraño? ¿Co cómo es? ¿Con quién te cuesta más trabajo decir que no?
Pues, solamente con los que tengo más cercanía, ¿no?, un familiar, un un buen amigo, a veces con los extraños, pues, yo siempre incluso veo y les puedo echar la mano, pero a veces si no puedo, pues no puedo, ¿no?, pero pero entre, dime dime-
Ya. Ujú. Oye Pero pregunta, eh, uno puede tener muchos familiares, pero no por eso a todos les tienes como el mismo cariño o entonces, ¿por qué te sientes obligados con ellos?, ¿si tienes una cercanía muy fuerte con estas personas?
Pues, se puede decir que sí. Pues, convivencia ahí de, pues de carnes asadas, navidades y así cumpleaños y a veces, aunque cada quien de repente ya no nos vemos tanto como antes, pero, pues hubo a veces algunos momentos de chiquito, de de adolescente, de joven y pues te queda ese esa nostalgia, ¿no?, de de esos de esos buenos momentos de que convivimos como familia.
Ujú. Okey. Oye, y ahora, te tengo una pregunta a ti.
Ajá.
¿Qué estás dispuesto, o qué no estás dispuesto a hacer por lo demás? ¿En qué momento para ti un favor? ¿ya sientes que están abusando de ti?
Mira que cuando Pues, me hablan, como te digo
Ujú.
y y ni siquiera se preocupan cómo estoy, cómo me está yendo en la vida. Y te lo voy a decir Si me permites, te puedo dar un ejemplo rapidísimo.
Ya. Sí.
Mira, este, hace poquito cumplí años. Hace unas 3 semanas.
Ajá.
Y un amigo no me marcó. Un amigo de casi 30 años y que hemos vivido muchas cosas y le he hecho muchos favores. Ni si no me marcó para decirme Ni siquiera un WhatsApp, seco, que dijera: "Feliz cumpleaños", ni siquiera eso. A los 3 días, después de mi cumpleaños, me marca.
Sí. Ujú.
Y yo pe ah, este este este loco me va a decir: "Ay, feliz cumpleaños", eh, ay, bueno, esa fue mi expectativa cuando estaba sonando, el teléfono.
Claro.
Y y, ya cuando, ey, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Aquí, mira, echando el alma y esto. "Ah, qué bueno, qué bien", me dice: "¿Y la familia? ¿No? Pues bien". "Oye, mira, fíjate que traigo de", y de volada, o sea, así fue lo el protocolario así así nomás como esta la familia y de repente pum el e e el zarpazo, ¿no? "Traigo un tema ahí para que me eches la mano ahí con un unas multas para que veas con tu amigo el regidor para que me las condonen, y también quiero pedir unos permisos ahí para unos eventos que yo sé que me pueda echar la mano para que hables con el regidor y que me hagan", entonces, yo me molesté mucho porque no me habló para mi cumpleaños.
Ujú. Ujú. Claro.
Ni un feliz cumpleaños seco, eh, por WhatsApp ya, y si me habla para eso. Yo te voy a decir una cosa que sí en ese sí le dije que no. Dije: "No, sé, es que no puedo", le digo. "La verdad, estoy peleado", con puras mentiras, ¿no? Sí, sí le hablo bien al regidor. "Hace rato que no lo veo. Y la última vez, este, ahí salimos, este, medio de pleito. La verdad, este, no puedo", le dije. Pero, como que no sé de plano. "Oye, ¿no conoces a alguien más? Tú que ahí que también, este, trabajaste ahí". "No, pues no, no, no, no conozco y qué pena, no te puedo ayudar y y mira que ando ocupado", le dije, ya colgué y verás. Pero aquí viene lo extraño, después me sentí un poquito de culpa que, qué gacho fui más allá que él no me marcó. Qué me costaba decirle porque yo le puedo hablar al regidor no más era 1 llamada decirle: "Échame la mano, mira, allá va Fulanito, ahí para que lo atiendas", y tú sabes que le podía echar la mano. Entonces sí me me me entró esa esa esa culpa, ¿no?, esa culpa pero después me enteré que esta persona despotricó un poquito contra mía o un poquito o mucho con otro sé de que ah, que que que que que sangrón fui, que no se le no se me puede pedir un favor y que y que no le hice el favor. Entonces dije: "Ah, bueno", entonces estuvo bien que le ha dicho que no, porque a esta persona le ha hecho innumerables 30, 40, 50 favores. Pero aquí con eh, te saco este este tema porque así como considero que estuvo bien, que le dije que no, pero ese momento que sentí la culpa me gustaría aprender a decir que no.
Ujú. Okey. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Claro. Culpabilidad. Okey. Ujú. A no sentirlo.
Y no sentir la culpa, ¿no?, no quiere decir que no va a ayudar a la gente, ¿no?, pero pero sí con alguno decir: "¿sabes qué?".
Oye Claro. ¿Y por qué? A ver, eh, yo creo que ese es un me estás dando como una guía como para que tú veas cuando debes de decir que no. Yo creo, para empezar, para, ah, es es probable que para hacer un favor tú lo hagas, eh, de corazón que te nazca, ¿no?, en ese momento hacer el favor. Si tú por alguna razón llegas a sentir que hace a si lo hicieras, te podrías sentir usado, te podrías sentir molesto, entonces no lo hagas. No lo hagas porque también el sentimiento que te puede dejar el haber hecho eso, el haber hecho ese favor cuando a ti ni siquiera te felicitaron, pues, también puede ser algo que va a ser molesto para ti después. Entonces es como poner en una balanza, a ver.
A ver. Okey, sí, claro, claro. Mm.
Eh todo es recipres reciprocidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí
Claro, claro. Me me me gu me gusta eso. Totalmente. Sí, sí, tienes razón.
Si, si tú tienes cariño hacia hacia alguien, lo lo más probable es que esa persona tenga cariño hacia ti. Y si es recíproco, pues, obviamente los 2 se van a ayudar, se van a querer igual. Y hay una sensación de, eh, Iba a decir la palabra en inglés, pero no. Una sensación de de que a se completan de alguna manera, que no le queda debiendo nada a nadie, de que son iguales en el tipo de relación. Entonces, si alguien te llega a pedir un favor, yo creo que es muy importante evaluar qué sentimiento te deja a ti hacerle ese favor. Si te deja un sentimiento positivo, si estás contento, si crees que al hacerlo no uno, como dices tú, no me cuesta nada, me pone contento poderlo ayudar, hazlo. Pero si hay algún pequeño indicio de que, aunque lo ayudes, no lo vas a hacer al 100 % convencido, yo creo que ahí es un buen punto para que no hagas ese favor.
Okey. Órale, órale. Oye, me me está me está gustando, de hecho, mucho cómo estás desarrollando aquí este consejo, eh, de sentirlo así como que si el consejo me va a dar problemas o sea, sentirme como que culpable como que sentirme incómodo como que ese es un no tajante, ¿no?
Exacto. Ese debe ser un no rotundo. Claro, si te a ti te te da un sentimiento positivo el ayudar a esta persona, pues, hazlo. Pero si a ti te va a dejar con algún sentimiento de, no de culpabilidad, pero de incomodidad
Rotundo.
¿para qué lo haces?, ¿no? El chiste es que tú cuando hagas las cosas se hagan de corazón y los hagas que que te deje un sentimiento de satisfacción.
Ujú. Claro, claro que se sienta- sientas bonito, ¿no? Oye, sí, mira, me me me está dando luz porque mira que cuando empecé la plática y aquí platicando contigo la verdad este-
Claro.
Ahora sí que me sentí así como en oscuridad. O sea, ¿co cómo le hago? O sea Y le daba vueltas a al tema, de que: "Cómo digo que no, si me justifico", si le digo: "Oye, me encantaría, pero no puedo. Y esto y lo otro, pero"
Ah, puedes decirlo de de una manera muy cordial, sin que te enojes. Pero al final, tú sabes, co Tú le puedes decir: "¿Sabes qué?". El pretexto que dijiste no estaba mal, pero a lo mejor sí se te notó el tono de enojado. Le pudiste haber dicho: "Ay, ¿qué crees? Acabo de tener un problema o por qué no me hablas después. Fíjate que en este momento no puedo". Hay pretextos que son muy amables y les puedes decir que no. O también le pudiste haber dicho la verdad: "Oye, fue mi cumpleaños, ¿sí, recuerdas?". Porque yo creo que también, si es tu amigo, pues va a entender.
Mm.
Debes de haber estos canales de comunicación. Cuando es gente que quieres y con la que tienes confianza, yo creo que puede haber una comunicación y a lo mejor si tú le hubieras dicho eso y él te hubiera pedido una disculpa, a lo mejor ya le hubieras hecho el favor sin ningún problema. Pero si te quedas con eso que te molestó a ti, pues obviamente actuaste de esta manera, ¿no?, no quisiste ayudarlo. Entonces
Órale. Sí. Sí, sí, sí, así e Totalmente.
Ujú, entonces si es gente que a la que le tienes confianza, a la que le tienes cariño y con la que llevas una relación, tú puedes hablar las cosas abiertamente, si es gente que no conoces y que y que no te va a dar ninguna satisfacción ayudarles o que te pueda dejar, como te digo, este sentimiento de descontento, yo creo que no vale la pena que ha que hagas el esfuerzo, porque lo único que te va a crear a ti es incomodidad, y eso no creo que debe de estar sobre la mesa.
Claro, claro. Oye, fíjate que que, como te decía ahorita, me me me gustó mucho y y y eso me llevo, ¿no?, y eso me llevo, si si me genera incomodidad, no rotundo, si algo que me va a causar satisfacción, eso es sí, saberle decir y y también con algunos amigos expresar de manera natural: "Oye, caramba, no me hablaste no me hablaste", a lo mejor, haber dicho: "Ay, perdóname, no te quería enredar", luego sí, también e eso, también ser claros, cum o sea, transparentes. Me gustó mucho, fíjate que, me voy con mucha luz, te agradezco que me hayas escuchado, que me hayas dado este consejo y pues nos vamos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
Claro. Ujú. Cierto. Un placer. Igualmente, espero que estés muy bien y que te hayan servido estos consejos, cuando gustes, aquí estoy.
Pues gracias nuevamente, cuídate.